هو عايزة أقول لك لأ، هو مش نقل لي بس الإصرار هو لمّا أنا جيبت درجة وحشة أصلًا، آآ، كان بيجيب الناس اللي بتجيب درجات وحشة ويق يقعد معاهم كده يدّيهم بقى حافز، يهزقهم، يه على حسب الدرجة يعني، فساعتها قال لي: "أنتِ أنتِ كويسة وبتركزي وكل حاجة، بس أنتِ فيكِ حاجة صغيرة إن أنتِ لمّا بتتوتري ما بتعرفيش إن أنتِ تحِلّي. أنا عارف إن أنتِ شاطرة وعارف إن أنتِ بتعرفي تعملي كذا، كذا، بس أنتِ د الدرجة اللي أنتِ جبتيها دي مش و مش فشل منِك يعني بس أنتِ بتخلّي التوتر يسيطر عليكِ، فحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تبطلّي الموضوع ده وكده." فوقتها هو حَطني عارف، على ما يكون حد حَطك في سباق وقال لك اجري ووريني هتعمل إيه؟ هو وقتها بقى اللي هو إيه، إداني دافع كده اللي هو لأ، أنا بقى ده أنا هاقفل لك الامتحانات الجاية كلها، أنا هاوريك بقى. <chuckles>
<giggles> آه، ماشي. إمم. آه. تمام. كويس. ليه ما تقوليش ليه ما تقوليش إن هو اكتشف الحاجات الحلوة اللي فيكِ، اللي أنتِ ما كنتيش عارفاها؟
آه، آه، آه طبعًا، أيوه لا، أنا باهزر، أنا أك لأ، بجد أنا طبعًا اخدتها بط بطريقة كويسة طبعًا وقتها، بالعكس ده
آه، طب كويس. كويس أوي، كويس. آه، طيب كويس.
آه، يعني هو زود لي
أنا مستني بقى اسمع إن أنا أنا عايز أعرف يعني ال ال ال بعد التغيرات ال الجذرية اللي قُلنا عليها الكبيرة اللي حصلت دي، وإن أنت اتأكدتِ عرفتِ مميزات فيكِ ما كنتش عارفاها زي الإصرار وإنك ممكن تقعدي عدد ساعات كتيرة تذاكري والحاجات دي، أنا مُتشوق إني أعرف يعني النتيجة كانت إيه؟ هل وصلنا للنتيجة اللي فرَّحت بابا، وحققنا الكلية اللي كان نفسه فيها؟
إمم. آه، لأ. <chuckles> آه، لأ، النتيجة فرَّحت بابا، ما تق
فعلًا آه، فعلًا، طب كويس أوي. <chuckles> آه.
جه آه، لأ، جِبت جِبت آه، في تانية ثانوي تمانية تسعة وتسعين، وتالتة جِبت 98، فدخلت الكلية اللي هو كان عايزها فعلًا، آه، ف أ
ما شاء الله. طَب جميل أوي، آه، ده أنتِ عشان كده مُعتبرة إن هو ده أول تغير جذري حصل في حياتِك، إن أنتِ اكتشفتِ الحاجات اللي أنتِ ما كنتيش آه.
بالضبط، لأن ده